Böyle, eee, bırakıp da tekrar başladığın bir hobin oldu mu veya hangi hobini bırakıp tekrar yapmak isterdin?
Hıh. Yani, bırakıp tekrar başlamaya çalıştığım ama başaramadığım bir hobim oldu evet. Dövüş sporları özellikle. Hatta hobi değil. Biraz, böyle, şeye de giren bir hobi ol bir şey oldu benim için. Hani, hayatımın bir parçası hâline gelen bir hobimdi.
Ha. A! Hımm, çok ilginç, ya, dövüş sporları ile ilgili bir sürü, böyle, stil var. Hani, eee, kick boksu var, normal boksu var, Jiu-Jitsu'su var, eee, o dansla birlikte, eee, karışan, böyle, ona, eee, ne ne deniyor, eee, dans ediyorsun aynı zamanda ismini bilmiyorum. Hı hı.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, diji Hı hı. a anlıyorum seni. Eee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben, eee, kickboks, Muay Thai yapan, dı taraftaydım aslında genel olarak. Bu, eee, mesela, dans olarak yaptığın, eee, dövüş sporunu da biliyorum ama şu an adını ben de hatırlayamadığım için aslında şey yapamadım ama, eee, ben genelde kickboks, Muay Thai tarafındaydım diyebilirim.
O. Hı hı. Anladım, çok ilginç. Aaa, peki, eee, bunu n n buna bu spora nasıl başladın? Eee, nasıl devam ettin? Eee, biraz bunlardan bahsetmek ister misin?
<chuckles> Ya, aslında şöyle bir başlama hikâyem var. Beni, böyle, çok direterek başladığım bir spor bu. Eee, çünkü, böyle, eee, babam çok istememişti benim tabii sporları yapmamı, eee, başta istememişti. Tabii, sonradan destekleyen bir, eee, kişi hâline geldi ama, eee, onun böyle istememesine rağmen ben, böyle, bilmiyorum neden ama içimde çok fazla, böyle, bireysel spor yapma isteği vardı. Çünkü, hani, ailem daha öncesinde beni yüzmeye yönlendirmişti. Mesela, yazlık bir yerde olmamızdan kaynaklı. Basketbol yap basketbol oynamıştım ama, yani, hiçbiri bana o zevki vermemişti. O noktada dedim ki dövüş sporları da denemek istiyorum. Eee, burada evet, annemle birlikte, e, bir işbirliği içerisinde dövüş sporlarına başladım diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Şöyle Şimdi 2 tane spor ismi verdin. 1 tanesi yüzme, eee, diğeri de basketbol. Şimdi, eee, ve de yapmak istediğin spor, b eee, kick boks. Eee, şimdi mesela yüzmede, eee, bireysel bir spor evet, ama böyle antrenman yaparken hep, böyle, eee, bireysel çalıştığın rekabet edemediğin bir spor. Eee, işte şey basketbol dediğinde rekabet var ama takım sporu, başka insanlarla koordine hâlinde olman gereken bir spor. Şimdi kick boks deyince hem sürekli rekabet hâlindesin hem de bütün kontrolün, eee, sende olduğu bir spor. Yani, sanki, eee, bu bu bir sebebi olabilir mi, eee, bu kick boksu sevmenin? Eee, hı hı.
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Doğru. <chuckles> Kesinlikle öyle, ya. Ben çünkü çocukluğumdan beri çok bireysel biriyim. Ya, ben, eee, birçok şeyi yalnız yapmaktan da hoşlanırım ve, eee, takım sporları bana göre değil ve ben çünkü birinin sorumluluğunu almaktan hoşlanan biri değilim. Kendi sorumluluğumu almayı seviyorum. Yüzmede de aslında yüzmeden de hoşlanıyorum ama, eee, yüzmeyi ben, böyle, yazlık bir bölgede, eee, büyüyen bir çocuğum. Öyle olunca da, eee, ben sade yazın yapabiliyordum yüzmeyi ama benim, eee, yaz dışında da, böyle, hayatımın her evresinde olm olan bir spora ihtiyacım vardı. O noktada aslında yüzmeden daha çok, böyle, o enerjimi atabileceğim bir spor arayışında dövüş sporları yapmak istedim.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hıı. Evet, peki böyle, eee, genetik olarak da buna müsait miydin? Yani, kaslı biri misin? Yani, hani, eee, çünkü bo boks ilginç bir spor ve, eee, hani, birisi mi seni buna yönlendirdi, yoksa küçükken arkadaşlarınla ya da kardeşlerinle dövüşür müydün? Bir de ailen de bir etken olmamış. Hani, ailenden birisi yapıyor olsa ona bakıp hadi örnek alırsın. Hadi ben de yapmak istiyorum deyip özenirsin. Böyle d o onu çok merak ediyorum. Hani o ilk başlangıçta, eee, seni öğretmenin mi yönlendirdi, nasıl b oldu?
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hiç kimse beni yönlendirmedi. Hatta ben direttim ya, çünkü çok istediğim bir şeydi ama, ya, galiba belki, böyle, eee, bir televizyonu izlediğim, böyle, dövüş filmlerinden olabilir. Eee, çünkü bi ya e, ister istemez etkilendiğim bir yapı vardı. Hani, ben de dövüş s filmleri izlemeyi de seviyordum. Eee, bu tarz, böyle, eee, bi bir isteğim vardı. Belki büyük ihtimal Hı hı. Evet, evet, kesinlikle. Tabii ki.
Evet. Hıı. Şey vardı Sözünü kesiyorum. Mi Milyon Dolarlık Bebek diye bir film vardı. Onu izlemiş miydin? Eee, o ço Hı hı.
Evet, izlemiştim ama ben, böyle, biraz daha şeyden hoşlanan, böyle, o Jackie Chan filmlerinden falan hoşlanan biriydim. Babam da çok severdi izlemeyi, eee, ve ben de, eee, böyle, eee, evime yakın olan spor salonunda, eee, ııı, dövüşmek istediğimi söyledim ki bunu da aslında, eee, bir a altyapım varmış. Hatta aile genetik olarak bir altyapımız varmış. Çünkü benden sonra kardeşim de başladı bu spora. Hı hı.
He. Hı hı. Hı hı. A! Ama şimdi sen ona örnek olmuşsun. Demek ki, hani, başarılı olmuşsun veyahut, hani, bununla, böyle, kendini ispatlamışsın ki ya da böyle, eee, gerçekten örnek alınacak biri bir model olmuşsun kardeşin için ki o da seni görüp başlamış. Ama senin başlaman gerçekten ilginç belki de, hani, doğuştan gelen bir tutku senin için. Peki, sonrada ne oldu da bıraktın? Yani, eee, çünkü k konunu konunun başı birazcık neden bırakıp tekrar yapmak istediğindi ve o onu biraz açar mısın?
Evet. Evet. Aynen öyle. Belki de. <giggles> Evet. Ya, şöyle söyleyeyim. Ben, eee, bu sporu, böyle, eee, 9 yıl, 8-9 yıl kadar yaptım. Hatta lisanslı sporcuydum. Eee, sonrasında ben sakatlandım. Sakatlanmam sonucu, eee, çok çaba sarf ettim. Omzum çıkmıştı. Eee, ben sürekli geri dönmek için Teşekkür ediyorum. Sürekli geri dönmek için çabaladım ama olmuyordu. Yani, ben her antrenmanla artık omzumu çıkartan noktaya, böyle, bürünmüştüm, eee, ve, böyle, antrenörlerim omzumu takıyor, babam omzumu takıyor gibi bir noktaydı. Çünkü ne zaman doktora gitsem, eee, doktor bana, ”Seni ameliyat etmem gerekiyor.” diyordu. Eee, e, sonrasında ben, eee, mesela bir omzuma yüklenmek istemezken diğer omzuma çok yüklenmeye başladım. Bu sefer diğer omzumu da çıkarttım, gibi gibi derken evet, o yüzden, eee, ben mecburi olarak bırakmak zorunda kaldım ama kendi temsilcimi bıraktım geride. <chuckles>
O! Hı hı. Geçmiş olsun. Hıı. Ay. Evet. Hı hı. Ay. Hımm, ha, şey, kardeşin hâlâ yapmaya devam ediyor, yani.
Benim kardeşim antrenör, hatta.
O! Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Peki, ya, onun, böyle, o kendini geliştirdi, antrenör oldu, belki kendi spor salonunu açmış olabilir ya da birinin yanında çalışıyor olabilir. Onun yanında, böyle, ziyaret edip onunla antrenman yapmaya devam ettiğin günler oldu mu?
<chuckles> Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet, zaten aslında bu noktada, aaa, ben, böyle, eee, hobimi mecburi olarak bırakmak zorunda kaldım ve, böyle, tekrar yapmak istediğim noktada, eee, kardeşimin de hâlihazırda, eee, bir, eee, spor salonunda çalışmasından kaynaklı. Eee, bana, böyle, boş bir vaktinde, abla gel, işte, tekrar antrenman yapalım, hani, be ben sana lapa tutayım dediği bir zaman dilimiydi, eee. Ben de dedim ki, tamam, ya, böyle, o süreçlerde de, böyle, 4-5 yıl yapmadığım bir, iii, zamandı, eee, ve tekrar denediğimde çok özlediğimi ama artık o kondisyonumun o kadar güçlü olmadığını fark ettiğimde, böyle, çok yıkıldım. Tabii, sonrasında omzum da izin vermedi ve, eee, hiç başlamadan bu serüven tekrar bırakmak zorunda kaldım.
Hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. <smacks lips> Ama, yani, aaa, bunu antrenman olarak Ya, belli bir seviyede ç eee, çıkmayınca aaa, çıkmadığın sürece yapabileceğini, yapabildiğini düşünüyor musun? Bir de orada omzunun, va e etkenini sormak istiyorum. Omzun daha sonradan Ya, 1 kere omuz çıktığında hatta birkaç kere aynı yerden çıktığında galiba o yalama gibi oluyor ve artık hep çıkmaya çok müsait oluyor. Hani, ameliyat olmadığın takdirde de onun bir iyileşme durumu olmuyor. Böyle, aaa, spor dışında herhangi bir aktivite yaparken de mesela bir şey kaldırırken, pazarda torbaları taşırken vs. omzunun, böyle, zorlandığını ya da çıkabileceği durumlar olduğunu hissediyor musun yoksa boks sad Ya çok mu zorlaman gerekiyor, boks gibi bir spor mu yapman gerekiyor bunun için?
Evet. Hıı. Evet. Evet. Aynen. Hıı. Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle, aslında ben, eee, omzumdaki kasları o, aaa, adaleleri güçlendirebilmek için, eee, aslında sonrasında, eee, fitness vücut geliştirme sporuna da yöneldim ama bu noktada çok bilinçli bir şekilde yöneldiğimi söyleyebilirim. Ben oradaki kasları evet, kuvvetlendirmeye çalıştım. O sürekli en küçük bir şeyde çıkmasını engelleyebilmek için. Eee, bunda biraz da başarılı oldum diyebilirim. Ama, eee, mesela çok fiziksel aktivite yapmam gereken ve, böyle, çok ciddi anlamda dövüş sporları, hani, dey kick boks gibi böyle omuzumu savurarak, eee, yumruk atmam gereken durumlarda evet, sıkıntı yaşayabiliyorum tekrar. Hani, direkt, eee, hemen, eee, a uzun bir süreden sonra direkt çıkma gibi bir şey olmuyor ama, eee, buna devam etsem, kendimi zorlasam tekrar olabileceği için, eee, çekiniyorum. Çünkü mesela o ilk çıktığı dönemlerde, eee, en küçük bir şeyle dahi çıktığı oluyordu ki ben bu arada hatırlıyorum, annemin, böyle, sırt çantamı taşıyarak beni okula götürdüğünü çünkü çanta dahi taşıyamıyordum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Ay! Hı hı, anladım, gerçekten zor zamanlar geçirmişsin. Bu aşamada çok tutkulu olduğun bir şeyi bırakmak zorunda kalmışsın. Aaa, peki geri tekrar, böyle, bir deneme yaptığında, kardeşinle antrenman yaptığında e d aaa, dedin ki, hani, "Eski kondisyonumda olmadığım için biraz üzüldüm." Ama, böyle, şey derler ya, hani, "Teknik hep, böyle, kalır." derler, böyle. Aaa, hani, kardeşinle yaptığında o, hani, k kendini ya, çok deneyimli hissettiğin ve bazı hareketleri gerçekten aynı şekilde yapabildiğini hissettin mi? Hani, seni olumsuz hissettiren kondisyon tarafı var ama bir taraftan da seni mutlu hissettiren, "A, hâlâ bunları yapabiliyorum." dediğin bazı hareketler de var mıydı?
<chuckles> Evet. Evet, gerçekten. Hı hı. Ta <chuckles> Hı hı. Evet. Ya, tabii ki oldu zaten. O yüzden, böyle, eee, hâlâ tekrar tekrar yapmak istediğim bir hobim olmasının sebebi de bu.
Hı hı.
Bu. Çünkü, eee, mesela, hani, böyle, kardeşimin, eee, şey dediğini hatırlıyorum, ya, hani, eee, "Abla, kaç kişi, hani, yıllardır gelen öğrencilerim var, eee, senin şu hâlin gibi değiller." ki ben o süreçte, böyle, 4-5 yıldır sporu bırakmış biri olarak yaptığımda ki sakat biri olarak yaptığım senaryoda bile böyle olmuştu O yüzden, böyle, o "kas hafızası" diyorum buna, yani, gerçekten kas unutmuyor o aaa, ama, eee, yani, yıllarca çünkü, eee, dile kolay 9 yıl yaptığım ve bunu, hani, a eee, lisanslı bir şekilde yaptığım için, eee, elbette yapıyordum ama, eee, yani, bir imkân olmuyor maalesef. O kondisyonun eksikliği, eee, de çok zorluyor bir noktada.
Hı hı. Evet. Az bir süre değil. Doğru. Peki, aaa, iii, antrenman yaptığında ya da kardeşini izlediğinde şunu diyor musun mesela, "Boynuz kulağı geçmiş." mi? Bir de mesela ona hayranlık mı duyuyorsun yoksa kıskandığın da oluyor mu?
Hı hı. <chuckles> Ya kesinlikle hayranlık duyuyorum. Çünkü, eee, bunu bu denli yapabilmek, eee, bence çok büyük çaba gerektiriyor. Çünkü, eee, ben de mesela o süreçlerde, eee, antrenörlük yaptığım da oluyordu. Hani, bunu profesyonel bir şekilde değil, eee, spor salonunda hocalarıma yardım etmek şeklinde yaptığım oluyordu ve antrenörlük kısmı çok çok daha zor. Çünkü çok kolay bir şekilde sakatlanabilirsin ki benim zaten sakatlanma hikâyem de, eee, hani, birini lafa tutarken, birine antrenörlük yaparken sakatlandım ben. O yüzden, eee, aslında kesinlikle, hani, böyle, bir kıskanmadan çok, ooo, gurur duyma var diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Ne güzel. Aaa, çok güzel bir duygu olmalı bir abla olarak senin için. Hani, buna önayak ol olup kardeşinin hayatını şekillendirdiğin için bile b aaa, bununla gurur duyuyorsundur muhtemelen. Bir de şeyi sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Hiç, böyle, hani, spor dışında bu yeteneklerini kullanarak birini dövdüğün oldu mu? Ya da, böyle, aaa, bir t ııı hani, herhangi bir alanda, işte, sosyal hayatta, aaa, bu en azından, aaa, dövmemiş olsan bile birisini korkuttuğun ya da bu noktaya gelebileceğini düşündüğün bir an oldu mu?
Kesinlikle. Evet. Kesin. Evet. Yani, <chuckles> trafik. <chuckles> İllaki olmuştur diyeyim ama, aaa, yani, asla birini, eee, dövme şeklinde bir şey gerçekleştirmem. Eee, çünkü, eee, yani, aslında lisanslı bir sporcu olmanın, eee, getirdiği en azından zamanında lisanslı bir sporcu olmanın getirdiği temel, eee, bir öngörü, bir temel düşünce bu. Hani, hiç kimse, hiçbir lisanslı sporcu tabii i ta istisnalar vardır ama, eee, böyle, dışarıda o güç gösterisi yapmayı, eee, kabul etmez, eee, yapmaz da. Eee, o yüzden, eee, ben asla öyle bir şey yapmadım ama bo böyle çok içimden geldiği, trafikte özellikle oldu diyebilirim.
<chuckles> Hı hı. Evet. Hımm. <chuckles> Ya zaten bu, eee, he herhangi bir mesleği gerçekten özellikle d bu dövüş, eee, sanatlarını içselleştirdiysen gerçekten bunu gönülden yapıyorsan, hani, bu insanlar sadece, eee, bunu spor olarak bırakmayı ve sadece kendini savunma koy Hatta b eee, bu insanlar en en fazla spordan, eee, şey işte, kavgadan, dövüşten kaçınan ve bu özelliğini ku eee, kullanmayan insanlar, eee, oluyor sanırım. Imm
Evet. Tabii ki. Aynen öyle. Aynen öyle oluyor. Çünkü aslında bize hocalarımızın dediği bir şey vardı: "Lisanslı bir sporcuysanız" işte, eee, "yumruklarınız silah sayılır." gibi, böyle bir söz söylemişti. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, hani, eee, tartışılır bu elbette ama lisanslı bir sporcunun zaten, eee, spor salonu dışında böyle bir şey yapması, eee, yasak. Yani lisansı dahi iptal edilir.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Peki böyle bir, eee, insanla tabii, eee, bu sporu yapmak biraz daha riskli omzun da var, sakatlığın da var. Sen bunu böyle, eee, hani artık, eee, daha farklı belki de yapay zekâlı, işte, robotlar çıkacak ileride ve onlarla antrenman yapma fırsatı ve değişik işte, şey, kolay modda, orta modda gibi böyle antrenman yapma şeyleri çıkacak. Yani bir şekilde bunu devam ettirmeyi düşünüyor musun? Yani en azından evde bir kum torban var mı? Hani, eee, kendini çok güvende hissedebileceğin ve omzuna zarar vermeyeceğin şekilde devam etmek istiyor musun?
Evet. Hı hı. Evet. Ya aslında belki devam etmeyi düşünüyorum ama şu an hayatımın yoğunluğu buna el vermiyor. Belki biraz daha böyle, eee, rahat olduğum bir süreçte aslında devam etmeyi düşünüyorum. Hani evde bir kum torbam yok şu an çünkü yurtta kalıyorum. Eee, hayatımda buna imkân vermiyor ama, eee, bir süreçte ben ona tekrar dönmek istiyorum. Belki yazın Türkiye'ye gittiğimde dahi yapabilirim, bilmiyorum hani ha zaman gösterecek bunu benim için.
Hımm. Hı hı. Evet. Hımm. Ya zaten buna çok uzak değilsin, elinin altında ve, eee, kardeşin bunun, eee, antrenörü ve istediğin zaman başlayabilecek imkâna sahipsin. Hani, bu yön bu yönden, eee, hani ç bir yandan çok gurur diyorsun kardeşini başlattığın için bir yandan da çok şanslı hissediyor olmalısın ki kardeşin de bunu, eee, yapıyor ve sen istediğin zaman yapabilirsin. Çok teşekkür ederim çok güzel bir, eee, a anılar paylaştın benimle kendi spor geçmişinden bahsettin, çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum anlattıkların için. Kolay gelsin, görüşmek üzere.
Evet. Kesinlikle. Evet. Hıı. Hı hı. Benim için de öyleydi. Ben teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.